بُص، ما أنا باقول لك إيه، يعني ال ال حتة ال التانية دي، آآ، يعني أنت بتتكلم مثلًا عن عني أنا شخصيًا، ال آآ أنا قُلت لك مثلًا من الأول، أنا أصلًا يعني أنا في بداية حياتي هابقى داخل مثلًا في ن في في نظام معين أو داخل معظم الشغل بتاعي إن أنا باشتغله علشان أتعلم، علشان أتعلم بس لسه، أنا آه، لسه باكوّن نفسي وكده، بس عايز أتعلم بس. طب، أنا ابتديت أكوّن نفسي بقى وكده، أنا أكيد <tsk> يعني إيه، أول ما اتخرجت ما قعدتش شوية أو قعدت شوية على ما اتجوزت، على ما كوّنت أسرة، على ما بقيت مسؤول، أنا خدت لي مثلًا بتاع 4، 5 سنين أو 6 سنين مثلًا. ف ف فالفترة دي أنا خدت فيها خبرة، فلما اتعرض عليّا حاجة زي ك اللي أنت قُلت عليها دي مثلًا، ابتديت أقارن، بقت المقارنة اهم، شوية يعني إيه، ممكن شوية مثلًا أشوف ايه، لحاجة يعني إيه، حاجة مش هاتعلم فيها أوي أنا عندي خبرة شوية، فممكن أروح للحاجة التانية لو أنا مزنوق، بس ممكن مثلًا تبقى حاجة مؤقتة. اللي هو مثلًا عايز أجيب حاجة معينة آآ، زي ما قُلت كده مثلًا عليّا دين مثلًا معين، آه، ممكن يعني بس بتبقى حاجة مؤقتة بس كده، يعني مثلًا ألاقي مثلًا في شغلانة مثلًا كده سريعة كده ممكن آخدها و وأرجع تاني مثلًا لو في مكان، في شغل، في مثلًا هاتعلم منه بيبقى أحسن.
آه. إمم. إمم. آه، أخدت فترة طويلة آه. بس. امم. آه. بالضبط. إمم. إمم. صحيح. فهمتك، يعني أنت آآ، أنت س بتفضّل اللي هو اللي هو تتعلم أكتر م من الفلوس، وبعد كده العلم ده هيجيب لك فلوس أكتر بعد كده، و والدنيا بتمشي يعني. طب آه. امم.
بالضبط، ده ال ده اللي كنت باقول لك عليه من ش من شوية، لمّا كنت باقول لك أنت في الأول، في بداية حياتك، بتقعد أنت تدوّر على الشركات وتبعت الCV لكذا حد، وتسأل صحابك. أنت ل بعد ما بتوصل أنت بتوصل لمرحلة، تلاقي الشركات هي اللي بتدوّر عليك، دي ال بقى اللي أنت إن إن أنا الواحد بيبقى عايز يوصل للمرحلة دي، اللي هو الشركات هي اللي تدوّر عليّا. أنا لمّا مثلًا آآ، يعني أنا أنا كان فيّا في حد معرفه بصراحة، اللي هو آآ، رُحت مثلًا interview مثلًا مع حد، فلقيته بيقول لي: "تعرف فلان؟" ف آه، أعرف فلان. قال لي:" ده بُص، أنت عايز رقمه ومش عارف إيه." كلمه وأنا قاعد. أنا عايزك تيجي معايّا. بُص، واحد ده واحد ناس بتدوّر عليه مثلًا. هو هو كان معاهم وكده ف بس هو ه هو كان آآ، بالضبط. ف آآ، أنت أنت و ات في أول حياتك أو بداية حياتك مثلًا تفضل تشتغل شوية كده أو تعمل تشتغل على نفسك وتتعلم، لحد ما توصل لدرجة إن أنت خلاص بقى تبقى مرتاح شوية. أنت هترتاح قدام، لكن لو أنت ما اتبهدلتش وأنت صغير وجبت مثلًا مكان، آآ، إن أنت مرتاح فيه وخلاص، ومكان هاخد مر مرتب مش هاتعلم فيه، هت تتعب بعد كده.
بالضبط، آه. إمم. آه. بالضبط، ما هو آه. بالضبط آه، أنت وصلت لمرحلة آه، إن الشركات هي اللي بتدوّر عليك، آه. إمم. إمم، بالضبط. لأ، عندك حق. وفكرة برضه إن أنت بت بتروح عشان فرصة التعلم دي بتب بتاخد بتكتسب خبرات وبيبقى عندك علاقات، زي ما أنت بتقول. آآ، طب فعلًا العلاقات بتفرق في الموضوع ده؟